Sì, sì, più grande, più grande. Sì, sì, sì. Ehm, e quindi viene, mi racconta tutti i fatti suoi, cose che magari non vorrei neanche sapere, capito, perché
Okay. Però bellissimo. <laughs> Perché tu comunque la vedi come una zia, giustamente.
<chuckles> Eh sì, capito, poi a me mi io che gli devo reggere il gioco, magari se fa qualche magagna, cioè cose assurde, sì un po' sì.
<chuckles> Veramente? B però è bellissimo, cioè a parte che non ti annoi mai, secondo me.
No, quello è poco ma sicuro, quello sicurissimo.
Eh. Poi è un clima che, mhmm, nelle feste sembra di stare con gli amici, ehm, nei momenti più magari più seri, più importanti, ehm, alla fine, diciamo, riesci a trovare sempre quel clima di leggerezza, almeno penso, spero.
É vero. Sì, come no, certo, sì, sì. Ma so sono anche veramente pure dei cioè io so b so che se c'ho bisogno di una qualunque cosa chiunque di loro chiamo è pronto, capito, magari sì, sì. Sì, sì. Poi ci sta magari ecco una mia zia quella più giovane che è più mamma chioccia, più: "No, ma non lo fare, stai attenta!" Invece quell'altra che dice: "Dai, andiamo insieme!" Capì eh, sì, sì, sì, esat
Quindi Mh-mh. Veramente? Che bello! E tipo Sì. L'angelo e il diavolo, bellissimo. Io palesemente come la zia "vai, vai, fai", io son tipo sì, sempre, anche come cugina, io: "Vai, vai, sì, facciamo tutto, facciamo tutto!" Bellissimo. Ma vi è mai capitato tipo di litigare o comunque che ci sia stata qualche discussione che vi ha fatto rivivere, mh
Eh sì, sì, <laughs> esatto. <chuckles> Sì, sì, sì. Ma guarda, allora a me personalmente no, ehm, magari c'è potuta sta qualche discussione, sai quelle discussioni un po' sciocche che escono durante i pranzi quando si toccano certi argomenti, no?
Mh-mh. <chuckles> Sì, tipo la Chiesa, già da me quella sempre Sì, è vero.
Eh sì, capito, cose così, la Chiesa, la politica, sai quelle cose, quei quelle cose che dici: "Lasciamo perdere, no non iniziamo"
"Non apriamo proprio l'argomento" di questa serie qui.
Esatto, però poi finisce là, cioè nel senso magari si mettono a discute là sul momento, poi si mandano a quel paese, si mettono a ridere e finisce tutto. No, devo dire che sì, sì, non c'è mai stato un litigio che ci ha separato proprio per per qualche periodo di tempo, magari come se ne sente a volte, no?
Mh-mh. Veramente? Eh, beh, sei molto fortunata. Eh, infatti, molti sento anch'io m che addirittura non si parlano, ehm, magari con la parte del padre con quella della madre, ehm, cioè gen dev'essere brutto, sicuramente non non non lo scegli, eh. Per sono i genitori.
Eh, capito, sì, no, infatti Sì, sì. Eh, è brutto, infatti no pure per no, infatti, infatti pure per questo magari mi sento fortunata perché alla fine siamo molto molto uniti.
Sì, molto.